Oddio, non non ricordo, potrebbe pe però, mhmm, non sono mai stato un, ehm un ambientalista, ehm, né en mhmm, né il contrario, diciamo. Uhm, er era una riflessione del momento, insomma, ve viu diciamo così, sì.
Ah, sul mento. E quando qual è stato il momento in cui ti è piaciuta di più? Cioè, era una giornata di sole, di tramonto, pioveva?
No, penso proprio la prima volta, la prima volta che l'ho vista, poi m me la sono riguardata dei giorni successivi, però proprio la prima volta, perché non ero mai stato lì. Quindi, la p la prima volta che vi che ho notato questa cosa sì. Forse forse questo ques forse questo pensiero sul quanto diventasse bella, diciamo, colla costruzione, ehm, se non ricordo male
Pita, subito colpito in quel in quel momento lì? Ti ha fatto un po' diciamo, ti ha fatto chiudere gli occhi. Cioè, nel senso: guardavi la casa ma non guardavi l'edificio, scusami, non guardavi poi attorno. Punto, n magari, ti non ti rendevi neanche conto se che ora fosse, se era notte, giorno. Cioè, proprio ti è rimasto colpito da questo edificio qua.
No, no, sicuramente no, sin sicuramente il mo il mo mhmm, il momento in cui ho fatto questa osservazione è quando l'ho vista più da vicino. Quindi, immagino quando li vi l'ho vista dal livello spiaggia.
Ah. Quindi, sei riuscito ad avvicinarti con la barchetta? Ah, livello spiaggia, non con la barchetta che mi dicevi prima, okay.
No, no, livello spiag ma è è così vicina che no non non cambia molto, insomma, eh, a arrivarci con la barca o meno, era ed è proprio ed è e
E avvicinandoti hai visto qualcosa di particolare, che ti ha colpito di più, che ti fatto pensare a qualcosa? Magari, es al a per assurdo a pensare: "Se fosse stata mia? Co come avrei vissuto?" Queste, uhm, questi pensieri qua.
Mh. Mh. Mh. Mh. No, no, no, no, no, no, mi mi preoccupava di di quanto fosse bella quell'immagine. No, no, non avevo pensieri: "Ci vorrei vivere, mi piacerebbe che fosse mia". No, no, era proprio una cosa estetica, diciamo. Quindi no, no non c'era nessuna volontà di possesso. Sì, come un presepe, no, sai, come a ti tipo un prese
Quindi, sta proprio lì bene nel contesto, nel contesto era proprio perfetta. Ma hai poi, u pe eh, sì esatto, ma hai fatto una foto, oppure prefe cioè, ti è rimasta ti rimane talmente così in testa, che dici: "Non ne ho bisogno," che "Mi ricordo tutto."
Sì, sì, ce ne avrò. Ma no, ma poi è così è è così conosciuta che non avevo bisogno né le le avrò fatte le foto, però è una cosa così conosciuta
Eh, lo so. Però, maga tu hai fatto appunto u la foto magari, hai fatto la foto a qualcosa esatto, bravo che
Particolare, sai che non mi ricordo? No non mi pare. No, no! Non mi sembra, no non non ricor
che ti ha colpito, magari qualcos dell'edificio.